عايزة أفضْفض معاكِ وأطَلّع اللي في قلبي في موضوع مضايقني أوي، ودايمًا معكْنِن عليَّّ حياتي بصراحة. آآ مش عارفة دايمًا أتعامل مع التعليقات اللي بتيجي لي من ح من من الناس اللي حواليَّ، ومش عارفة أحُط حدود لنَفْسي آآ في العيلة بالذات، آآ وأخلّي الحدود دي بشكل أفضل، وأخَلّي اللي قُدّامي يتعامل بالطريقة اللي أنا عايزاها. آآ دايمًا كل حد معايا بيتعامل بطريقته، وبيتعامل بعَشَمُه، آآ فأنا ما بابقاش عارفة أتْصرّف، بابقى متضايقة، وبالعكس باوْصل بيوْصل بيَّ الحال إن ساعات لمّا آآ ب باقول لأ، أو باخد موقف، اللي قُدّامي كمان بيزعل مني فمش عارفة أعمل إيه بصراحة، الموضوع بقى مضايقني أوي وما بقيتش عارفة أتْصَرّف فيه.
يعني أنا طبعًا مُتفهماكِ جدًا وحاسّة بيكِ وعارفة قدّ إيه الموضوع بيكون سَخيْف، خصوصًا لمّا لمّا بتبقي أنتِ عايزة تحُطّي قواعد معيَّنة، ومش عارفة تمَشّيها. طَب احكِي لي أكتر، ده بيحصل إمتى؟ أو بتحسي بكده إمتى؟
بُصّي، هو الموضوع أنا أنا متجوزة ومخَلَّفة وعندي ولد وبنت، والحياة بيني وبين جوزي الحمد لله مستقرة. آآ، مامتُه موجودة، آآ، المشكلة بقى في مامتُه وإخواتُه. آآ، مامتُه ست كبيرة، آآ، إخواتُه المفروض إن هُم حاطين لنفسُهُم و وراسمين آمال إن أنا اللي أرعاها بس، وأنا اللي آخد بالي منَها بس، وأنا اللي أبقى مسؤولة عنّها. آآ، هُم كمان متجوزين، بس كُلّ واحد شايف إن هو بيديني أوامر أعمل إيه مع مامتُه، وأتعامل معاها إزاي، وأستقبلها إزاي في بيتي، آه، ف فهُم دايمًا آآ، يعني ما أعرَفش ده عَشَم والّا إيه المُشكلة، فالموضوع زايد أوي، وأنا ابتديت أتضايق منه، ابتدى يَخنُقني، وابتدى يعمل ف بيني وبين جوزي مشاكل. يعني أنا يمكن باتكلم معاكِ وباطَلَّع اللي جوايا دلوقتي، لإني مش عارفة أتكلم م ولا أطَلَّع اللي جوايا بطريقة تانية آآ، مع جوزي، لإن على طول في بيننا توتر وفي خلاف.
حلو أوي. امم. أوكي. يا خبر! طبعًا متفهماكِ جدًا و وعارفة الموضوع أكيد يضايق حتى لو أنتِ كنتِ بتعملي الب الموضوع من باب إن أنتِ عاوزة تساعدي، أكيد هتت هتتضايقي، و ويعني خصوصًا إن أنتِ كمان بتقولي الموضوع وصل لدرجة إن هُم بيدوكِ أوامر كمان تعملي إيه.
آه طبعًا، وبيتحكّموا جامد.
يعني طبعًا متفهماكِ د أ إحساس يضايق جدًا، و وحاجة يعني عندِك حق تمامًا إن أنتِ أصلًا تتضايقي، وطبيعي إن هو يكون بيعمل مشاكل، آمم، لإن أكيد آآ مش هتكوني قادرة تتقبلي ده ب100% وأنتِ صافية من جواكِ. طَب احكي لي حاولتِ تعملي إيه، علشان تحاولي تقللي من الموضوع ده؟ عملتِ حاجة والّا سبتِ الموضوع زي ما هو كده؟
لأ، أنا حاولت في فترة إن أنا أحط حدود، بس للأسف حصل خلافات بينهم وبين بعض، بين جوزي وإخواته، وهُم زعلوا من آب أ زعلوا مني بدون سبب "أنا يعني ما أعرفش أنتم زعلانين ليه؟" يعني أي حد عايز يتحكم "ما تتحكم في بيتك واتحكم في مراتك مثلًا، هي اللي ت آآ تش ترعى مامتك أو لو أنت عايز إن أنت تعمل حاجة زي كده لكن أنا مش فاهمة أنت مش قادر تعمل كده معاها، وبتتكلم معايا أنا إن أنا آآ، أنا اللي أعمل اللي أنت عايزه" فالموضوع كان مضايقني أوي. لمّا ابتديت أحُط حدود معاهم كلهم، وآخد موقف آآ، أنا طبعًا أصلًا اللي بأقدر عليه معاها بأعمله من غير حاجة على فكرة، يعني دي حاجة أنا باحس إن هي باعاملها زي أُمّي باتعامل معاها كويس ب برضو شايفة إن أنا جوزي يستحق إن أنا برضو أعامل مامته بطريقة كويسة، بس ه يعني بإمكانياتي وبمقدرتي الصحية. "أنتم بقى تتحكموا فيَّ آآ وتقولوا لي اعملي إيه وما تعمليش إيه ف آآ دي حاجة أنا رافضاها"، فلمّا ابتديت أحُط حدود شوية في المعاملة آآ ابتدوا يزعلوا، وابتدت تحصل مشاكل كتير، وجوزي بصراحة يعني كان بيتكلم وبيرُد عليهم بس طبعًا من الضغط كان بييجي برضو يد ي ي يعني يختلف معايا.
امم. بالضبط. بالضبط. أيوه طبعًا. حلو أو أيوه، اللي هو يِمِل بقى، يعني الأول عايزة أقول لِك، شيء جميل منِك أوي إن أنتِ أصلًا لوحدِك إن بتحاولي إن أنتِ تساعديها، وتعملي اللي أنتِ تقدَري عليه معاها، فده شيء جميل منِك جدًا ويدُل قد إيه أنتِ إنسانة، جوّاكِ كويّس و و وبتحبّي جوزِك وواضح جدًا إن أنتِ حابّة بيتِك وجوزِك، وعايزة تساعديه، م يعني مش عايزاكِ تاخدي الموضوع أبدًا على قلبِك ولا تزعلي، آمم زي ما أنتِ قُلتِ، واضح إن أنتِ إنسانة جميلة و وأنتِ من نفْسِك إن أنتِ حابّة إن أنتِ ت تساعدي و وتحاولي إن أنتِ تساعدي. طَب حاولتِ تتكلّمي معاهم ب بنفْس الطريقة دي، تقولي لي لهم مثلًا أنا باعمل اللي أنا باقدَر عليه، آمم، بطريقة هادية من غير شَد، والّا هُم أصلًا مش متقبّلين الفكرة؟
لأ هُم ما بيتكلّموش قُدّامي، هُم لمّا بييجوا يتكلّموا بيتكلّموا مع جوزي، سواء في التليفون أو رسايل على الواتساب، آآ بتبقى منهم ليه، تقريبًا كده بيبقوا يعني عايزينه هو اللي ياخد معايا الموقِف، فاهماني، آآ أنا خَدت موقِف مؤخرًا لمّا كانت آآ، حماتي كمان من النوع اللي هي، لأ هي ليها بيتها وليها الجليسة بتاعتها وكلّ حاجة، آآ بس لمّا بتتعَب، لأ هي لمّا بتتعب بقى ما بتفكّرش إن هي عندها بيت وعندها جليسة، والدنيا معاها متضبّطة، بتجيب شنطة هدومها وتيجي تقعُد عندي، أنا بقى بابايا ومامتي عندي، أنا ورايا ظروف، أنا تعبانة، هي ما لهاش دعوة بكده، هي شايفة إن ده حقّها آآ، يعني أبسَط حقوقها، وبتيجي عندي، آه ف فالموضوع ابتدى يعني ي ي يفُوق كلّ التصوُّرات، فلمّا ابتديت أتكلّم وأقول لأ يا جماعة أنتم جايبين جليسة عشان تقعُد مع مامتكم، أنا ما أقدَرش، أنا في حاجات كتير ما ينفَعش أعملها، الجليسة هي اللي بتقدَر تعملها، ف فابتدوا بقى ي يتكلّموا مع جوزي من باب التقويم من الناحية التانية، يعني إن هُم يكلّموه عشان ييجي يتخانق معايا وعشان ييجي يقول لي، غصْب عنِك هتتعاملي والكلام ده كلّه.
أوكي. أيوه. طب كويس أوي. أوكي. يا خبر! امم. أيوه. يا خبر، طَب وجوزك بي بيعمل كده وبيحصَل مشاكل، والّا بيحاول؟ طَب حلو أوي، يعني بيتفهّمِك.
لأ بصراحة، لأ بصراحة. بس بتحصَل مشاكل.
طبعًا مُتفهّماكِ، بس محاولاتهم في إن هُم يعملوا بينكم مشاكل، ما بتنجَحش في أغلب الأوقات.
هو بيسمع منهم وبيبقى عارف إن هُم كلّهم كُلّ واحد بيفكّر في مصلحته وما بيفكّرش في نَفْسه وفي فيه ولا بيفكّر في بيته، بس طبعًا الضغط عليه أ آه ما بيتأثّرش وييجي يقول لي لازم تعملي غصب عنِّك زي ما هُم بيقولوا له، لإن أنا مَرّة قريت chat كان مكتوب فيه كده، آآ، بس بييجي ساعات بيبقى فيه ضغط عصبي بقى اللي هو مامته بتضغط عليه، إخواته ضغط عليه، فما بيبقاش عارف يعمل حاجة فبيطلّعها فيّا أنا يعني.
بالضبط. إمم. عرّفتيه بقى. يعني متفهماكِ جدًا، الموضوع أصلًا يضايق بشكل كبير، طيب م حاولتِ إن أنتِ تقولي له مثلًا آآ، تتكلمي مع جوزِك تفهّميه الحاجات دي؟
آآ، اتكلمت معاه كذا مَرّة بس هو ردوده كانت برضو بتوصّلني لمرحلة الاستفزاز، اللي هو "أنا هاعمل إيه؟ دي أمي ودُول إخواتي وأنا مش عايز ازعّلهم"، ف فساعتها أنا باتضايق يعني باحس بقهرة جوّايا إن طَب أنت مش عايز تزعلهم وبتزعلني أنا وأنتم طالبين منّي حاجة فوق طاقتي، حاجة مش عليَّ أساسًا، واللي عايز يعمل حاجة ما يعملها، ليه بتتحكموا فيَّا بس ما باتكلمش بقى عشان الموضوع ما يزيدش يعني، هي ما بيتعداش ح آآ، ف أح فترة إن أنا أ أ أقول مثلًا أنا متضايقة من الوضع أنا مش هاعمل كذا، فما فيش فايدة، يعني ما فيش نتيجة لإن هُم مش بيبطّلوا كلام بصراحة.
بالضبط. متفهّماكِ جدًا، و آمم وطالما أنتِ م يعني واصلة، طالما أنتِ حاسّة بكده ومتضايقة يبقى أنتِ معاكِ حَق إن أنتِ تتضايقي طالما الموضوع خلاص فاق حدود إن أنتِ تتحملّيه. آمم تبدئي إن أنتِ تاخدي إجراء، آمم بشكل واضح، يعني ما تحاوليش طالما هُم بيتكلّموا مع جوزِك بشكل مثلًا، آمم من يعني بينهُم وبين بعض بقى و وكده، اتكلّمي معاهم بشكل واضح، بحيث إن أنتِ ما تِجرَحيش آمم، والَدة جوزِك، وفي نفْس الوقت تتكلّمي معاهم بشكل واضح تعرّفيهُم إن أنتِ آمم، مثلًا مش قادرة، عندِك التزامات، ب بطريقة في مُنتهى الأدب، ممكن تقولي ليها مثلًا آمم لو هو عندُه إخوات بنات، عندُه إخوات بنات؟
لأ، هُم ولدين ومتجوّزين برضه.
طَب حلو أوي، ممكن تتكلّمي مع مرات حد فيهُم، لو حد فيهُم مراتُه آآ علاقتها كويسة معاكِ، ممكن تتكلّمي معاها بشكل واضح. قولي ليها أنا والدتي مثلًا محتاجة رعاية، قُلتِ لي إن والدِك ووالدتِك قاعدين معاكِ. قولي ليها إن والدتِك تعبانة الفترة دي، آمم لو ينفَع إن أنتِ تساعديني بحيث إن أنتِ تاخديها عندِك أنتِ المَرّة دي. تخَلّي الموضوع اللي هو بعيد عن حماتِك أصلًا. تجيبيها لَهُم بشكل
فاهماكِ.
اللي هو يا جماعة أنا عندي التزامات، بحيث إن مَرّة مَرّة في مَرّة كلّ مَرّة تكلّمي أك أخ مختلِف. آمم، هيبدؤوا إن هُم ي يشيلوا معاكِ وهيبقى الموضوع بقى خلاص إن حد بيساعد، مش هيبقى أمْر واقِع عليكِ.
هاحاول اعمل كده، أنتِ قصدِك يعني الكلام المباشر وإن أنا أتكلّم قدامهم ما يبقوش هُم بيتكلموا من ورايا معاه وبيضغطوا عليه، إن أنا أبيّن لهم إن أنا عارفة وأطلب إن المساعدة، وأطلب إن أنا مش قادرة على الوضع اللي أنتم بتقولوه ده، و واحُط حدود مباشرة يعني قدامهم، صح؟
بالضبط. بالضبط. أيوه تتكلمي بكل وضوح، آمم "يا جماعة أنا مش قادرة و وعندي والدتي تعبانة." ي ت يعني بطريقة ذكية بحيث إن أنتِ ما تعمليش مشكلة مع جوزِك وفي نفس الوقت تقولي لهم: "أنا باعمل اللي عليَّ وأكتر و وأي وقت أنا مـح موجودة لو ممكن تساعدوني المرة دي بس." بحيث إن أنتِ تقولي لهم كده بس بعد كده هيبقى هتفرضي ال التعامل يعني أنتِ هتحطي شروطِك بقى، اللي هو هتجيبيها مرة مرة آآ المرة دي بس، وبعد كده تروح هي المرة المرة اللي بعدها من نفسها عندهم، فبالتالي أنتِ مش هتبقي مسؤولة طول الوقت عنها.
تمام، أنا عجبِتني الفكرة. يعني هاحاول اعملها وهاحاول إن أنا بالتدريج كده ابتدي أحط حدود واضحة ومباشرة، آآ يمكن يحِسوا بيّا وي ويفهموني يعني. بجد نصيحتِك حلوة.
مرة في مرة، تمام. بالضبط. وتتكلمي آآ يعني اتكلمي بشكل مباشر، بحيث إن أنتِ يعني ما ما يبقاش في بقى مجال للرفض.
امم. تمام. يعني نصيحة حلوة وهاحاول إن أنا اعملها، ويا رب تجيب معايا نتيجة، وشكرًا بجد إن أنتِ سمعتيني وأنا بافضفض، ويعني أنا خرّجت من من قلبي حاجة كانت مضايقاني أوي وأنتِ كنتِ سبب في إنِّك تسمعيني يعني، شكرًا ليكِ.
أنا موجودة دايمًا عشان أسمعِك في أي وقت.